あの言葉の壁ってどう乗り越えたんですか？
はい。えっと、私の場合、言葉の壁っていうのは2回ぐらいありまして、いっかいめが子供の頃なんですけれども、あの、親の仕事の関係で、え、台湾に行くことになって、で、その頃ちょっと中国語が話せなかったので、まあ、最初の言葉の壁だったんですけど。もうあのなんか気が付いたらいつの間にか乗り越えてたっていう感じだったんですね、まだ小さかったんで。
うん。 うんうん。 ああ。 うんうん。 ああ。 へえ。うんうん、何歳ぐらいの時ですか？
それが小学校いちねんせいだったんですね。で、いきなんかこう記憶にすごくあるのは、なんか向こうの公園であの遊んでた時に、あの台湾の子供があの現地の子供が話しかけてきて、で、あの「名前何ていうの？」って多分聞かれたと思うんですけど、名前言った後なんかいろいろあの話しかけられて、でも全然答えられなかったっていうのが一番最初にこうぶつかった言葉の壁だったんですよね。
へえ。うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 うん、うん。 へえ。 うん。 へえ、そっか。その時、子供ながらになんかどう感じたとかありました？
うん。 いや、なんかね、すごく歯がゆいなっていう感じでしたね。なんか日本語だったらいろいろ話できるのに、その中国語で伝えないといけないっていうことで、なんかこう、ね、こう日本語で言っても全然こう伝わらないわけだから、そこで結構言葉詰まっちゃうんですよね、「うっ」て感じで。
うん。 うん。うんうん。 うんうん。 うん、うんうん。 うんうん。 あ、そっか。ん。じゃ、それをこう乗り越えるために、子供ながらになんかやったことってあったんですか？
うん。 そうですね、やっぱりこう通じないっていうのが分かった時に、子供ながらにこれは勉強しなければいけないと思ったんですよね。
うん。 うーん、うんうん。
それで、ん、まあ、ね、あの家だとテレビを見てなんか話してることを、こう、あの、同じようにこう真似て喋ってみたりとか、あるいはその教科書じゃないですけど、こう何度も読めるようにこう音読で読んでみるとか
うんうん。 うん。 へえ。 うんうん。 うん。 へえ。すごい子供ながらにシャドーイングをしてたんですね。

なんとなくこう分かってくるんですよね。何て説明したらいいのか分かんないんですけど。
へえ。 そっか、じゃそれによってこうだんだんこう、自分が話せるようになっていくことによって、こう周りのクラスメートの反応も徐々に変わっていった感じですか？
うそうですね、やっぱりこうあの「うちに遊びに来ない」ってこうだんだんこう誘われるようになったりとかしてくるので。うーん。
うーん。 うんうんうん。 うん。大進歩ですよね、それってね。
ま そうですね、なんかね、子供ってやっぱり、みんなと遊んでいく中で、いつの間にかこう、あの、話せるゆになってるっていうパターン多いと思いますよ。
うーん。 うん。 へえ、そうなんですね。もうちょっと詳しく話描写してもらってもいいですか。どんな感じでうん。
ええ、もちろんもちろんです。 そうですね。で、それがやっぱりこう大人になると、もっとこうあの、難しいコミュニケーションをしないといけないので、やっぱり語彙がそこで必要になってくるわけなんですよ。で、語彙はやっぱりこう、あの、辞書か何かで調べて、確認しないとと、あの、いけないいっていうんですかね。で、それに比べて7歳児ってほんとにもうあの、も、簡単なことしか言わなうけだから
うん。 うーん。 ああ、なるほどね。 うんうんうん。 うん。 うんうん。 うんうんうんうん。
あの、わざわざ調べるっていうようなことはあんまりなかったですね。
はあ、なるほど。逆にこう、まだ小さいんで、大人みたいに変なプライドとか、格好つけたりとか、そういうのも無かったっていうのはありますか？
無い。うん、無いですよ。もう「分からないことは分からない」しか言えないし。うん。
うーん、うん。うん。うんうんうん。うんうんうんうん。 へえ。
で、子供子供は割と残酷なんですよね、ほんとに。残酷っていうのはあの、こうなんていうのかな。「うーん、あなた分かってないでしょ」みたいな。 はっきり、きり、そうそうそう、全然遠慮遠慮なしなので、ストレートにぶつけられてくるから。
ううん。 うんうん。 あ、はっきり言っちゃうみたいな。 うん。うんうん。うんうん。 うーん。
でも、一旦こう相手ま、一旦友達になると、ここに「この子分かってないから助けてなあげなきゃいけない」って感じで、結構あの、うそうなんですよ。あの仲良くなってくるとね、逆にまた助けられたりとか、あの、で、んん、ち例えば隣のクラスの子が、「ちょっとなんかあの子、分かってないんじゃないの？」みたいな感じでいこいじめてきたら「何言ってんのよ」みたいな。あ、して返しそう、言い返してくれたりとかんね、するんですよ。
うん。 へえ。 うんうん。 へえ。 うん。 うんうん。 へえ、嬉しいですね、それね。 うええ。うん、でもそこまそこに行くまでの期間、やっぱりこう寂しい思いもしたと思うんですけど、例えば親にね「やっぱり帰りたい」とか「嫌だ」とかそういったことはあったりしたんですか？
うん。 はい。

それね、誰かに聞いたわけじゃないんだけど、この人と同じように、え、こう、喋ると、きっと相手にも通じるんだなってなんとなく本能で分かったんですかね。
ううん。 すごい。へえ。
うーん、で、後から、ん、ずっと後から、あ、実はこれシャドーイングだったんだっていうの分かって、びっくりしたんだけいや、あたし、ななさいの時にやってたよ、みたいな。
うん。 うんうん。 うん。 へえ。じゃあ、もう感覚で、こう、やっちゃってたって感じなんですね。
そうなんですよね。やっぱり、その、相手に何か伝えなきゃいけないと思ったら、あ、なんとなく、本能的に、こうゆう風にしないとって思ったんでしょうね。うん、誰からも教えてもらってないですね、そゆ意味では。
うん、うーん。 うんうん。 うん、ふん。 ふん、んん。 すごいですね。じゃ、その、7歳の時に、こう、独自に、こ、シャドーイングをしだして、どれくらい、こう、効果が見え始めたっていうか、実感が湧いてきたっていうのあったんですか？
いやっぱり、毎日学校に行かないといけないじゃないですか。そうすると学校に行くと、クラスメートがいるわけで、自分から、こう、話しかけないと、結局いつまでたっても友達ができないし、独りぼっちになっちゃうから、こう、頑張ってみんながはなししてる中にその中に入って、「なに、なに？」みたいな感じで、そうそう、あの、すごく努力した記憶がありますね。ん。
あ、うんうんうん。 うんうん。 うん。 うーん、うん。 うん。 うんうん。 すごいですね、自分から、こう、中に入っていくのってね、特に、こう、周りみんな知らないしね、国の人なんで、かなり勇気いったんじゃないですか？
そう。

うん、なんかね、聞いてわかんなくてもなんか、わかったふりして「うんうん」って頷いたりとかしてて、なんか、ちょっと結構無理してたなっていうのはありましたね。
うんうんうん。 うん、じゃ、例えばその聞いてわかんないけど、わかったふりしてたものを、後でこう調べたりとか、そういうこともしてたんですか？
そうですね、後でこうなんとなく、ちょっとこう優しそうなあの、他の同級生に「今のは何だったの？」みたいな。そしたらあの、その、ま、優しかった子は割とこうゆっくりめに話して、こういろいろと説明してくれてなんとなく、わかったような感じ。そのなんとなくわかった感じがこう、だんだん、だんだん日を追うごとに、「ああ」って、そう、こう、いつの間にかこう、スーッとこう、入ってきたっていう感じでしたね。
うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 へえ。じゃ、特にこうなんか、教材や、なんだろ、辞書とかそういうもの使って、多分アプリとか無かったと思うんで
うん。 ないんですよね。
そういうのうん、使わずに、もうほんとにテレビと、その自分の友達と話した感覚で 壁を乗り越えて行ったって感じなんですかね？
そうな そこはね、やっぱり、うこう、いんん、何と言っても所詮、7歳児なので、話す内容薄いじゃないですか。だ、これが大人だったら、もっとこう難しい内容をいろいろ話さいなっといけないから、あ、うん、もっといろいろ調べることはあったかもしれないけども、子供が話すことってそんなにずかしいことを話しするわけじゃないから
うん。 うんうん。 ああ。 うんうん。 うんうんうん。 うんうん。 うんうんうん。